Oh iya bener sih Kak, nanti aku coba deh yang itu ya. Aku malah nggak terlalu me memperhatikan detail-detail kecil ya, sebenarnya detail-detail kecil seperti lampu terus apa namanya, AC gitu kan, eee, apa tutup selim eee, tutup apa namanya gorden itu biar cahayanya nggak terlalu banyak masuk jadi memba membuat ruangan lebih ini ya, eee, ademlah ibaratnya kayak gitu ya Kak ya. Oh ternyata bisa juga ya kayak gitu ya, nanti aku coba deh yang itu gitu. Memang benar sih Kak, aku kadang-kadang, eee, tidak pernah memperhatikan detail-detail kecil itu nanti aku coba satu per satu, untuk detail itu kira eee, mungkin bisa membantu aku untuk mengurangi distraksi di luar ya Kak ya, oke.
Iya sih. Iya iya. Iya betul lebih adem. Iya. Betul betul banget dan ketika udah tercapai nih semua ya suasana tenang yang udah kamu, eee, ciptakan sendiri tadi kamu boleh tambah sedikit deh dengan misalnya ada cemilan gitu ya, cemilan buat nantinya kalian nonton bareng atau mungkin kamu buatin minuman hangat ya misalnya kayak, eee, apa sih kayak susu coklat hangat gitu buat anak-anak, terus di ya udah ngumpul aja gitu sambil, mungkin sambil cerita-cerita ya sebelum filmnya dimulai. Nah itu bisa sih nambah suasananya jadi lebih hangat dan seru.
Oke berarti kayak ke bioskop gitu ya dibuatnya ya Kak ya, oke. Tapi kalau seandainya nih kalau seandainya nih Kak, eee, kalau aku, eee, kasih apa namanya, nonton film tapi dengan suara yang agak kenceng nih, itu boleh nggak sih Kak? Cuma kan aku nggak pakai speaker ya, kalau speaker kan pasti nanti keluar banget ya paling cuma keluarnya di eee, sebelah apa ya, di halaman rumah aja gitu nggak papa atau tetep mengganggu ya? Aku takutnya juga mengganggu nih kalau speaker-nya gede maksud aku eh, suaranya gede itu biar, distraksi yang suara-suara di luar itu enggak terlalu terdengar ,kira-kira boleh nggak sih kalau kayak gitu Kak?
Benar benar, tapi seru banget bisa di rumah. Iya. Oke. Oke, nah sebenarnya volume yang kamu pasang di TV-mu ya atau mungkin di iyalah di televisimu, itu sebenernya suaranya tuh cukup hanya sampai menutup suara dari luar aja sih. Jadi mungkin jangan terlalu kencang banget tapi juga, eee, jangan terlalu pelan gitu. Sehingga, eee, kamu sendiri pun sebenarnya nontonnya tetep nyaman ya tidak terlalu keras, tapi juga dari luar pun sebenarnya tidak terlalu terdengar, jadi kamu juga gak ngeganggu. Jadi maksimal-maksimal sampai suara dari luar sedikit tertutupi aja sih sebenernya itu dari eee, itu indikatornya gitu.
Iya oke.